Ehm, poc'anzi hai fatto cenno ai colori che preferisci, però poi hai detto anche che sono quelli più preferiti, quindi, uhm, quando magari devi portare qualche cambiamento, qualcosa, vai sul sicuro perché sai anche i gusti di chi vive insieme a te, o ti consulti chiedi consiglio, o parere, come fai?
Allora, se fossero delle cose grandi ad esempio un letto nuovo, un divano ecco, che portano anche delle sp comportano anche delle spese maggiori, sicuramente, uhm, si fa insieme, ecco, col mio compagno, si decide insieme, perché è la casa di tutte e 2 e ci viviamo insieme. Se sono invece delle piccole cose, tipo degli oggetti, uhm, delle mhmm, delle tende ecco, cose minori, o delle coperte, posso pensare, co quello sicuramente non devo chiedere parere a nessuno. Si mette qualcosa che che piace a me, e che sicuramente piace a lui perché entrambi comunque abbiamo dei gusti simili e semplici. Mh.
Mh-mh. Ah, ah, ah. Okay. Quindi in linea di massima diciamo che, ehm, avete dei punti d'incontro, ecco, non avete gusti completamente differenti.
No, normalmente no, poi ci sono delle cose magari che io, uhm No, lui non m'ha mai criticata. Sono io più da donna che magari alcune scelte di alcune cose che si portava magari lì dietro da mhmm, da esperienze precedenti, traslochi precedenti che che proprio ho detto: "No", uhm, in modo perentorio, perché non non c'entravano proprio niente, né con lo stile della casa né con i miei gusti. Mh.
<giggles> Ho capito. Ma, mhmm, ti è mai capitato di fare, uhm, una sorta di tabula rasa, no, magari in un momento, in un periodo della tua vita, ti sei sentita mai oppressa dalle cose che avevi in casa, hai detto: "Guarda io adesso devo fare una una cernita, una pulizia perché così non va"?
Sì, qualche volta m'è capitato. Non tendo a accumulare ecco, e poi, uhm, mi sono spostata talmente tanto nella mia vita che ho sempre, uhm, cercato di uhm, di avere il meno possibile. Ora però che la casa è di proprietà e ci vivo comunque da 9 anni, sicuramente, ehm, sì, uhm, mi è capitato. Uhm, di fatto molte volte corrisponde magari con il cambio di stagione, uhm, dove si iniziano a mettere via delle cose invernali per tirare fuori quelli della stagione estiva o viceversa, e si puliscono gli armadi, i vestiti, quelli della bambina che sono sempre molti rispetto ai nostri, e ogni tanto anche qualche mobile finisce in spazzatura, oppure lo si regala e si fa spazio a a nuovi posti, a nuove cose, ecco, che <clicks tongue> per me sia funzionale Sì.
Ah, okay. Mh. Mh. Per quanto riguarda invece

Eh probabilmente sì. Comunque l'elemento sicuramente che ehm, che contraddistingue te e quella tua casa sicuramente sono le piante da come da come parli, giusto?
Sì, le piante sicuramente e poi piccoli oggettini, mi piacciono soprattutto le cose da appendere. Quindi ecco i muri ehm, con qualche quadro, ehm, qualche stampa e poi oggetti da appendere che ehm sono pratici, ehm sono normalmente non costosi e danno personalità a al alle pareti, alla casa ecco mh.
Mh. Mh-mh okay. Ehm, tornando invece alle piante, ma ma anche diciamo alle cose da appendere no, c'è una routine che ti sei costruita dietro mh a questi elementi? Nel caso magari delle piante se, ehm, settimanalmente hai un giorno in cui te ne prendi cura, nel caso dei, ehm, degli oggetti da appendere se periodicamente ti concedi una giornata alla ricerca di mhmm qualcosa in più, qualcosa di nuovo, se periodicamente li sostituisci, li cambi.
Allora normalmente tendo a non cambiarli molto, ehm magari a spostarli e poi ogni tanto si so se vado ad esempio in qualche paesino dove ci sono dei mercatini, allora li ricerco degli oggetti che richiamano un po' lo stile della casa, essendo una casa di mare comunque, c'è tanto azzurro in casa mia, tanto turchese. Ehm poi sono anche tra i colori preferiti insomma, non solo miei, e quindi se trovo delle cose ehm di materiali naturali: conchiglie, legno, sassi, volentieri li ehm sostituisco magari quelli vecchi o li sposto e metto i mhmm appunto quelli nuovi, un po' più in luce diciamo, più visibili. E poi ogni tanto anch'io costruisco delle cosine, ehm dipingo dei quadretti semplici però belli, colorati, per abbellire magari alcuni parti del salotto, o della mia stanza. Oppure ho creato con dei fili da pesca e dei ehm dei cristalli alcuni <smacks lips> che mhmm, sì alcuni mhmm oggetti da appendere che servono per attirare la luce, farla riflettere, cose semplici insomma mh.
Ah. Ah-ah. Ma dai. Ah-ah